हाँ।
खुश रहने की कोशिश करें, तो हम ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे खुशी मिलती हो हमें, और उसको बार-बार करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है खुश रहने से हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अ अ, एक्स जी, जी, खुश रहना मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्सरसाइज़ जो हमारे जीवन में है, वो एक खुश रहना है। अगर हम खुश रहते हैं, तो हमारा जो प पूरे शारीरिक, मानसिक सब कुछ एकदम ब ब बहुत बेहतर रहता है और अपने जीवन में हम बहुत आगे तक जाते हैं। और देखिए ना, कि हर लोग उसी इंसान को पसंद करते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। औ जो अ जी, जी, जी, उनको जो रो हमेशा रोते रहते हैं या फिर दुखी रहते हैं, उनसे हमेशा लोग दूरी ही बनाए रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और हमारी खुशी की वज़ह से अगर किसी और को खुशी मिलती है, तो इससे बेहतर हमारे हमारे जीवन में क्या चाहिए।
सही बात। ठीक है, एकदम सही बोला है आपने। हाँ। हाँ। सही बात है। सही बात है। जो खुश रहता है, एकदम सही। हाँ। हाँ। हाँ। सही बात है सही बात है।
वो ऐसे तो अ, हमें जीवन में ऐसे ही कार्य करने चाहिए, जिससे हमें भी खुशी मिले और हमारे सामने वालों को खुशी मिले। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे परिवार को खुशी मिले, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अ खुश रहने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर मेरे परिवार वाले खुश हैं, तो हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं।
सही बात है। ये ये भी सही बात है एक्चुअली और मतलब वो भी है कि आस-पास के लोग जो है आस-पास के जो लोग हैं, उनको भी अगर हम खुश रखें बेसिकली, तो मतलब अ, जीवन में मतलब अगर आपके आस-पास 4 लोग हैं मतलब ऐसे अ, ये मैंने ऐसे स मतलब अपना बना के रखा हुआ है कि जो भी साथ में रहते हैं, तो मतलब हमको कहीं बाहर जाके किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आस-पास में के लोगों को हम भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें। तो एक अच्छा-सा माहौल बन जाता है उस वज़ह से मतलब, जीवन सरल हो जाता है थोड़ा।
जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी।